Yemek yapma alışkanlıkların nasıl, genelde neye dikkat edersin?
Imm. Yemek yapmaya bayılırım. Çok sevdiğim bir alışkanlıktır. Bu yüzden, emm, yemeğin türüne göre değişir, diyebilirim ve kime yaptığıma göre değişir, diyebilirim ama, eee, düzenli olarak yemek yapmak hayatımdaki en önemli alışkanlıklardan bir tanesidir.
Hı hı. Hı hı. Evet. Ha, muhakkak yapar mısın, yani, işte, hani, günün belli saatlerinde belki sabaha koymuş olabilirsin onu, eee, her gün mutlaka yemek yapar mısın?
Hı hı. Her gün yaparım. Şimdi, eee, çalıştığım için her öğün diyemeyebiliyorum. Evdeysem her öğün yaparım ama, eee, mutlaka her gün en azından 1 öğünü evde yaparım.
Hı hı. Evet. Anladım. O kadar, eee, böyle, güzel ve heyecanlı anlattın ki senin için sanki bir hobi gibi de aynı zamanda yemek yapmak.
Ya, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Bir hobi benim için, çok iyi hissediyorum kendimi. Emm, evet, yap yapmak beni inanılmaz rahatlatıyor. Eee, doğramak, kesmek, şarkılar söylüyorum, müzik dinliyorum. Mutfak benim, böyle, kendi kendime bir terapi alanım gibi bir yer aslında. <chuckles>
<chuckles> Şahane. Hı hı. Ay, şahane. <chuckles> Eee, tam da onu soracaktım, yemek yaparken kendine bir ambiyans hazırlar mısın? Bir, eee, müzikti, eee, ne bileyim, böyle, değişik bir şeyler yapar mısın kendin için, ortamı güzelleştirmek için?
Ya, yaparım. Yaparım, yaparım. Müzik dinlemeyi severim yemek yaparken ama as son zamanlarda yeni bir alışkanlık edindim. Imm, YouTube'da, ııı, sevdiğim kanallar var ve yemek yaparken onların bir yandan akması, onları dinlemek. Özellikle böyle, ııı, komedi içerikli şeyler var ve çok sevdiğim bazı şey Böyle kahkahalar atmak, bir gülümsemek, o esprileri dinlemek falan çok m modumu yükseltiyor ve çok iyi hissediyorum kendimi.
Hı hı. Hıı, nedir? Evet. Hı hı. Iıı, aha. Çok şahane, çok güzel. O zaman çi bu yemek yapma işine en başından başlayalım. Iıı, yemek alışverişini, ııı, nasıl yaparsın? Yani bunu da günlük mü, haftalık mı ya da işte marketten mi pazardan mı nasıl tercih edersin?
Hı hı. Yam yaşadığım yerde mükemmel pazarlar kuruluyor ama biraz bana uzak. Imm, tabii ki eğer fırsatım olursa mutlaka pazara öncelik veririm. Çünkü çok taze ürünler geliyor, çok lezzetli ama her zaman buna fırsat bulamıyorum. Çünkü bana biraz uzak. Iıı, marketlerden al alıyorum malzemelerimi, ııı, ve onda da seçici davranıyorum. Yani eğer bir markette örneğin o gün yapmak istediğim yemeğe dair, ııı, iyi bir, emm, sebze alternatifi bulamazsam daha uzak olsa da, ııı, gider birkaç market daha gezerim. Yani, ııı, bu benim için önemli, doğru malzemeye ulaşmak.
Ha. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Peki, ııı, sebze dedin, mutlaka, ııı, en azından akşam yemeğinde bile olsa bir yani 1 çeşit olarak sebze bulunur mu sofranda?
Hı hı. Kesinlikle bulunur. Çünkü
Yoksa hep ızgara tarzı felan, o tarz mı? Hı hı.
Ya, hayır, hayır, ızgara çok daha azdır. Eee, yani, mutfağımdaki yeri yüzdelik olarak belki %30 diyebilirim ızgaraya. Ben bayağı, böyle, tencere yemeği, sulu yemek, Anadolu kültürü, böyle, <chuckles> eee, o o a şeyi, a gelenekleri yaşatıyorum mutfağımda, yani.
Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Eee, çok güzel. E, bir de şöyle, hani, bulunduğun ülkede nasıl bilmiyorum ama, hani, Türkiye bu açıdan gerçekten, eee, sebze ve meyve açısından çeşitliliği ve bolluğu çok fazla olan bir ülke. Eee, hani, Türkiye'de, eee, seçim yapmak ve, eee, alışveriş yapmak daha kolay oluyor. Eee, sen zorlanıyor musun bulunduğun yerde bu konuyla ilgili? Hı hı.
Hı hı. Kesinlikle. Çok zorlanıyorum. Zorlanıyorum ama ben biraz kolay adapte olan biriyim. Yemek konusunda da böyle. Mesela, şimdi buranın kendi yerel, eee, sebzeleri var ve onlara da alıştım ve hepsini denedim, mutlaka. Tariflerini internetten öğrendim, yaptım ve sevdim de ama tabii, yani, ımm, eee, Türkiye'de, eee, satılan ve burada bulamadığım o kadar çok ürüne de hasretim ki <chuckles> bayağı arıyorum, yani, onları.
Hı hı. A, çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle, alışkanlıklardan da kolay vazgeçilmiyor. Eee, peki, an o zaman, eee, hani, buranın da kendisine ait, eee, sebzeleri var, onları denedim diyorsun. O zaman, eee, bu konuda tutucu değilsin, anladığım kadarıyla, yeniliklere açıksın. Değişik tatlar yapmayı ve denemeyi sever misin?
Hı hı. Çok severim. Ben yeniliklere çok açık biriyim çünkü ben Ege'de yaşadım. Ege mutfağını çok severek büyüdüm. Evet, çok çok güzel bir mutfaktı ama, eee, sonra, emm, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne de gittim. Eee, Anadolu'nun pek çok yerinde, eee, ımm, yani, iii, çeşitli nedenlerle bulunmak zorunda kaldım ve farklı mutfakları deneyimledim. Eee, mesela, şu anda bir şevketibostan olsa ya da, eee, sirken diye bir Ege otumuz vardır, mesela, hani, bu tarz radika, bunları bulabilsem, ımm, çok mutlu olurum ama bulamadığım için de kahrolmuyorum. Burada da başka alternatiflere bakıyorum.
Hı hı. A! Zaten çok çeşitli. Evet. Hı hı. Ay, çok güzel. O zaman, şey, Türkiye'ye dön hani ziyaret için döndüğün zaman, eee, o lezzetleri tatmak da ayrı bir, eee, şey, madde senin için, yani, ııı, hı hı, yapı yapılacaklar listesinde. <chuckles>
Tabii, tabii, tabii, önceden siparişler veri tabii, tabii, önceden siparişler veriyorum, şunlar hazırlansın, ben geliyorum, şu şunları mutlaka gidin alın, dolapta bulunsun, pişirelim, falan diye. <chuckles>
<chuckles> Çok güzel. Peki, yapmayı en çok sevdiğin şey nedir? Mesela, emm, hani, yemek türü mü, böyle, pasta, börek gibi mi ya da, ımm, ne bileyim, salata gibi mi, neler yapmayı seversin?
I hı. Iıı, pasta, böreği galiba yapmayı çok sevmiyorum. Yani, onu fark ettim. Ona anca bir misafir geleceği zaman, bir zorunluluk doğarsa falan, onun, ııı, çok fazla, ııı, ilgilenmiyorum hamur işi kısmıyla galiba. Ben yemek yapmayı seviyorum. Eee, farklı baharatlar kullanmak, eee, çok farklı çeşnili tatlar yaratmak. Eee, yemek benim için daha özel ve önemli galiba.
Hı hı. Hı hı. Ay, çok güzel. Hı hı. Çok güzel. Peki, kafandan uydurduğun tarifler var mı? Hani öyle, eee, şeyler yapan insanlar da vardır, yetenekleri vardır. Aslında hani bir tarife bağlı değildir de, kendi kafasından bir şeylerin yakışacağını düşünür ve ekler oraya a şe yemeğin içine. Eee, şahane de bir şey çıkar ortaya, senin de böyle tariflerin var mı kafandan uydurduğun?
Evet. He he. Var tabii, var. Ben mesela şey yaparım, içgüdüsel olarak alışverişe gittim, eee, ama ne yapacağımı bilmiyorum, plan da yapmadım. Ama bir şey gördüm, ımm, dedim, "Bunu ben acaba şöyle yapsam olur mu?" Eee, ve o o içgüdüyle yola çıktım. İşte, onun yanına yakışacağını düşündüğüm bi bir çeşit peyniri aldım. Sonra "Acaba onun yanında ne eşlikçi olarak ne yapabilirim?" diye düşündüm falan ve böyle bir, eee, alışveriş sepetiyle kasaya gittiğim oluyor. <chuckles> Ve akşama da o yemeği yapıyorum falan öyle oluyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Ay, çok güzel. Şahane, o zaman şey, hani, eee, bazı, ııı, insanlar der ya, hani, "Adı konduktan sonra yemeğin, eee, yapması kolay." diye. Eee, sanırım sen bu konuda da, eee, şey, eee, çok zorluk çekmiyorsun. Hani, rahatlıkla kafandan da olsa bir şeylere, eee, bir menü hazırlayıp onu uygulayabiliyorsun.
Evet. Tabii, tabii. Tabii, yani, mesela şeyde de, ııı, kendimi şanslı hissediyorum. Mesela evde, mutfakta çok fazla şey yok dolapta o anda. M market alışverişi yapılmamış ama, ııı, akşam yemeği hazırlanmak zorunda. Az, eee, hep her birinden az az kalmış ürünleri bir şekilde kullanarak, eee, en az 2 çeşit yemek çıkarabilirim ve çok da lezzetli olur. Hani, bu güzel bir yetenek gibi belki de.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle öyle, gerçekten. Hatta, şey, çok sihirli bir şey. Eee, çünkü, ııı, böyle, bir şey, yani, bir yemeği ortaya çıkartmak, ııı, hani, bildikten sonra ve malzemeler olduktan sonra kolay ama evde yeterli malzeme yoksa, eee, yeni bir şey üretmek gerçekten sihirli gi bir şey.
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, bir de mutfakta çok zaman geçirince bazı, ımm, alışkanlıklar, eee, ve deneme, yanılma yöntemleri sayesinde, eee, aslında, ımm, örneğin evde yumurta yok. Eee, yapacağınız şeyi yumurtanın yerine ne koyarsanız, ııı, o bağlayıcılığı ya da, işte, o tadı verebileceğini artık yavaş yavaş bilmeye başlıyorsunuz ve, eee, "B bir şey yok. Eyvah! Ne yapacağım? Bu tarif yarım kaldı." diye düşünmeden o anda evdeki malzemeleri kullanarak bir şey üretilebiliyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. A. Çok şahane. Peki, bu yemeğe olan ilgin, hani, küçüklükten mi? Eee, küçükken annenin yanında, eee, mutfakta bir şeyler yapar mıydın? Yoksa sonradan edindiğin n bir ilgi mi oldu senin için?
Aslında anneannem çok güzel yemek yapardı. Imm, annem de güzel yapardı ama anneannemin yemekleri bence daha ayrı bir seviyedeydi. Çünkü anneannemde de benim gibi yemeğe karşı bir tutku vardı. Hani, tek başına yaşadığı ve çok yaşlı olduğu dönemlerde, 90'lı yaşlarında bile kendisine mükellef sofla sofra hazırlardı. Yani, asla bir çeşit yemek yapmazdı, sofrasını çok güzel kurardı, çok özenirdi böyle, çok severdi. O yüzden galiba anneannemden, eee, genetik olarak almış olabilirim bu durumu. Imm, evde de annemin, ııı, yani, mutfağında çok fazla annemle beraber hiç deneme yapmazdım.
Ya. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. A! Şahane. Hı hı. Evet. Hı hı. <coughs> Peki, şey miydi? Hani, ııı, genelde anneanne ve babaanneler torunlara her türlü, eee, şey müsamaha gösterip, aaa, ebeveynler çok fazla gösteremiyor ya, o sebeple mi? Hani, annen, işte, döktün ya da yanlış yaptın felan gibi tepkiler verdiği için mi annenle yapmayı tercih etmezdin? Eee, bu sebeple mi? Nedir?
<chuckles> Ya, annem o kadar esnek biri değildi. Hiç böyle, hani, birlikte gel yemek denemeleri yapalım ya da gel bunu benimle beraber mutfakta dur öğren. Hani, böyle bir paylaşımı yoktu. Onun için, hani, bir an önce yapayım da, of, bu kadar işin arasında yemek de çıkıversin aradan, hani, daha hızlı ve pratik olması gereken bir şeydi. Ama anneannem için daha keyifli bir şey olduğunu, ooo, görüyordum ve çok lezzetli şeyler sofrasında yediğim için, hani, n onun yemeklerini sürdürebilme isteği daha motivasyon yaratmış olabilir bende.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Evet. A, çok şahane. Peki, eee, annen, anneannen ya da anneannenden kendi sofranana taşıdığın bir tarif var mı?
Çok var, çok var. Yani hatta bazen pişmanlık duyuyorum. Keşke diyorum, keşke bunları neden kaydetmedim, niye yazmadım. Hani tüm detaylarıyla, eee, mesela anneannemin, emm, nohut yemeği gerçekten çok çok çok sevilirdi. Çünkü nohutu mutlaka kemikli etle pişirirdi. Hatta hani kemikli etin bile mesela böyle küçük, ııı, detaylar varmış ve bunlara bil bilmediğimizden, eee, dolayı fark etmiyormuşuz. Kemikli etin de hani kısım kısım çeşitli isimleri oluyor. Onun özel bir adı vardı ve gidip o şekilde alırdı kasabından.
Hı hı. Evet. Hı hı. A! Evet. Evet. A, evet. Eee, tabii ki şey bazı püf noktalarını bilmek, eee, yemeğe ekstra bir lek lezzet katıyor.
Hı hı. Evet, evet.
Hı hı. Eee, peki, sen de yapar mısın nohut, <chuckles> anneannenin nohutundan?
Ey Y ya yaparım ama ben o o kısmın, eee, mesela çok pişman olduğum şeylerden 1 tanesi o, eee, kemikli bölümün adını bilmemem. Birkaç denemem oldu ama artık sanırım, hani, kasaplar da o eski kültürde değil. Eee, incik veriyorlar, işte b n boyun bölgesinden, eee, kemikli et veriyorlar ama hiçbirinde o a eee, parçayı yakaladığımı düşünmüyorum ama yine de lezzetli oluyor, eee, ama onun ki tabii çok daha farklıydı.
Hı hı. Değil. Evet. Hı hı. Anladığım kadarıyla unutamadığın lezzetlerden birisi aile sofralarında.
Tabii, tabii, e, bunun yanı sıra onun, ııı, çi böreği vardı çok meşhur, herkes çok severek yerdi, katmer yapardı, eee, çok iyi sarma yapardı böyle, ııı, incecik ve çok lezzetli sarmaları oluyo Çok, çok güzel yemekleri vardı ama nedense o nohut bende böyle çok, belki de aynısını hiç yapamadığım için çok, böyle, içimde yer etmiş.
Hımm. Evet. Vay, şahane. <chuckles> Olabilir. Eee, çocukluktan kalan gerçekten bazı lezzetler ve, eee, kokular, ııı, kalabiliyor, ııı, insanların aklında. Eee, peki, bi şöyle bir şey sormak istiyorum: Misafir geldiği zaman n nasıl bir menü hazırlarsın? Yani akşam yemeği için bir misafir geldiğinde neleri tercih edersin ya da, işte, "Ben şunu çok güzel yapıyorum, bu da mutlaka benim misafir soframda olur." dediğin bir tarifin var mı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. He he. Ya, ben galiba, hani, ımm, bu bu soruyu sorunca şöyle bir düşündüm. Hani s genelde soframda hep olan bir şey nedir? Ben hep bir, ııı, 3-4 çeşit, ııı, soğuk meze yapıyorum galiba. Yani, düşündüm her sofrada, eee, 3-4 çeşit soğuk mezem oluyor. Emm, bu bu galiba, eee, hiç, eee, aksatmadığım bir alışkanlık benim. Aaa, onun yanı sıra mutlaka salata tabii ki her sofrada olur, eee, ama diğer, eee, menüyü ana men yemekleri ve misafir kim ve neyi seviyor buna göre birazcık daha kararlaştırıyorum hani.
Hı hı. A, çok güzel. Evet. Hı hı. Evet. Hıh. Anladım. Peki mesela, şey, salata mutlaka olur, dedin ya, salatayı, ııı, daha farklılaştırmak için, işte, atıyorum içine cevizdi, nardı, eee, ııı, ya da, işte, üzerine, ımm, hellim peyniri gibi, eee, şeyler koyup farklılaştırır mısın salatayı? Yoksa normal bildiğimiz salata mı, eee, yaparsın?
I hı. I hı. Evet. Imm, ya eğer gelenler aile büyüklerinden, akrabalardan biraz daha geleneksel, eee, düşünen ve damak tatları olan kişilerse klasik salata yaparım. Bu klasik salatanın içinde, işte, ımm, taze soğan ya da kuru soğan olur. Böyle, eee, hiç, emm, nar gibi, ceviz gibi, peynir gibi, ııı, diğer tatlara girmem ama, eee, biraz daha, eee, d damak tadının açık olacağını düşündüğüm misafirlerse benim çok sevdiğim tahin soslu, portakallı ve cevizli bir, ııı, salatam vardır. Üzerine de peynir rendelelerim mutlaka. Çok sevilir. Onu yapabilirim, evet, o öyle bir durum olursa.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. A! Çok ilginç geldi adı, ııı, tarifini vermen verebilir misin?
Tabii, yani, eee, eğer varsa göbek marul marul, hani, çok daha iyi gide gider, bu salatayla. Evdeki diğer malzemeler ama bu salataya soğan tabii ki girmez ve yakışmıyor. Onun haricinde, hani, evde k tercih edilen ürünler bir araya getirilir, çok da ince doğranmamaması gerekiyor, bu salatada. Eee, bunun sosuna biraz tahin, biraz hardal, limon ama, ııı, bunu damak tadına göre m mayonez ekleyenler var. Hani, nasıl tercih ediliyorsa ama ben çok sevmiyorum, tahin zaten o yağı veriyor, eee, ve, eee, üzerine, ımm, portakal, eee, küçük küçük dilimlenmiş portakallar, ceviz ve tercihe göre de bence parmesan yakışıyor ama onun haricinde de çok güzel peynirlerle iyi gidebiliyor. Peynir, üzerine rendelenmiş peynirle çok güzel bir salata oluyor.
He he. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Çok şahane, kulağa da çok hoş geliyor, ııı, <chuckles> içine konulan malzemeler düşünüldüğü zaman. Eee, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
<chuckles> He he. Yani, ımm, yemek yapma alışkanlıkları, insan hayatında, bence, emm, daha çok yer edinmeye başlarsa, hani, günümüzde m modern hayat bunun, ııı, aaa, buna ayırdığımız vakti kısıtlıyor olabilir ama iyi geleceğini düşünüyorum. Hem sağlığa, hem bedene hem de ruhen iyi geleceğini düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Eee, çok teşekkür ediyorum, verdiğin tarifler, güzel tüyolar ve, eee, güzel sofralarını, bizimle paylaştığın için. Çok teşekkür ediyorum. Eee, çok zevk aldım, çok keyifliydi sohbet.
Ben teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.